Ja, also ich mach dann einfach 'n Cut. Also, zum einen habe ich neben meinem Schreibtisch ein Minitrampolin stehen, so merkwürdig das klingt, ja? Äh, aber wenn ich da längere Zeit am PC gesessen habe und gearbeitet habe, da gehe ich zwischendurch einfach auf das Minitrampolin. Ich mach dann die s Terrassentür auf, frische Luft und dann jump ich einfach mal so 'n paar Minuten auf dem Trampolin.
So was Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ach so. Mhm. Mhm. Äh Ja, das ist ja echt schön, also das finde ich toll. <laughs>
Ja. Mhm. Ja, glaubst gar nicht, was das bringt. Also, äh, 10 Minuten aufm Minitrampolin ist mehr als eine Stunde joggen. Ja? Ja. Ne? Also
Mhm. Ja. Ah, okay. Interessant, also, das ist ja sehr interessant, dass du dann nach dem a oder wenn du dann mal zwischendurch Pause hast oder so, gehst du dann auch auf das Trampolin? Ja, oder?
Mhm. Ja. Ja. Natürlich, das mache ich gern, ne? Also du, der ganze Körper
Okay. Ja, weil es gibt ja so Strategien, so, fü die jeder für sich so entwickelt.
Ja, also das das ist eine Strategie, dass ich da auf das Trampolin gehe, weil's der ganze Körper der zieht Sauerstoff, schon mal ganz wichtig, ne? Äh, jede Körperzelle, äh, w wechselt zwischen Kompression und Ausdehnung. Äh, das ganze Lymphsystem kommt in Gang. Äh, grad wenn du verspannt bist aufm Schreibtischsessel, dann ist da die beste Möglichkeit, dass der ganze Körper mal wieder richtig in Gang kommt, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Okay.
Also, super, super, super. Äh, und seitdem ich das mache, äh, da liebe ich auch meinen Schreibtisch zu Hause mehr, mit dem Homeoffice. <laughs> Ne? Ja, doch, äh, weil es es wird gemütlicher, es wird einfach gemütlicher weißt du?
Interessant. Mhm. Spannend. Mhm. <chuckles> Ja? <laughs> Okay, ist interessant, ja. Ja, ja. Okay, h hast du sonst noch irgendwelche oder gibt es noch, äh, 'ne andere Routine oder irgendwas, was dich da ablenkt oder oder was du für dich gefunden hast, da dann abzuschalten?
Ja, ich gehe dann gern mal spazieren, ne? Äh, ich habe hier so 'n kleinen Fluss unten, ich gehe in die Natur, äh, atme da mal tief durch, ne? Äh, oder aber ich gehe auch gern mal zum Einkaufen. Das macht mir auch Spaß.
Ja, das ist ja auch durchaus gut. Mhm.

Ja, genau, das ist der Punkt, ne? Wenn ich mich da richtig reinhänge im Homeoffice, äh, dann ist der Schreibtisch dann aufgeräumt, dann ziehe ich mich entsprechend an. Weißt du, ich habe ja auch keine Lust, da noch im Schlafanzug da vorm Computer zu hängen. Ähm, und dann benehme ich auch so mich auch so, als wenn ich da, äh, in der Firma bin, im Büro, ne? Äh, j Ja, das ist für mich jedenfalls ganz wichtig. Also, ich habe festgestellt, wenn man sich so luschihaft anzieht, äh, dann benimmt man sich auch luschihaft, dann entsteht auch so 'ne Haltung, weißt du? U und aber das ist eben
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah, das ist ja ist ja interessant zu hören. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Mm. Interessant, okay. Also, für dich ist es wichtig, dass du im Homeoffice entsprechend, ähm, dich, gek also die Kleidung schon, ähm ja, also wie du dich halt gibst und das fängt halt mit der Kleidung an, äh, schon so entsprechend inspiriert, so. Mhm. Okay, interessant.
Ja. Ja. Genau, ne? Also, ich kenne jemand, äh, der i ist der hat Videokonferenzen im Homeoffice, ne? Und der bleibt den ganzen Tag im Schlafanzug oder in 'ner Trainingshose, aber zieht sich für die Videokonferenzen 'n Hemd an. <laughs> Ja, weil man nur seinen Oberkörper sieht. <laughs> Oh Gott, das ist
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay. Mhm. Ach so. <laughs> Das ist ja cool. <laughs> Ja gut, aber, äh, es ist ja im Endeffekt okay, weil, äh, man sieht es ja nicht, was er anhat. Und wenn er sich natürlich entsprechend verkaufen kann, äh, warum denn nicht? Why not?
<giggles> Ja. Ja. Ja.
Oder wenn er sich so wohlfühlt.
Also, <giggles> ja.
Ist das bei dir auch so?
Nein, ich nein, also, ich muss meine Morgenroutine haben, weißt du, ich muss duschen, äh, ich muss frühstücken, ich muss mich vernünftig anziehen und, äh, dann gehe ich ins Business.
Würdest du das auch machen? Nicht. Mhm. Mhm, also für dich ist es wichtig, auch die Morgenroutine zu haben.
Ja. Ne?
Peu à peu aufstehen, erst mal wach werden, frühstücken, erst mal bewusst den Tag wahrnehmen und dann sich überlegen, wie wie gehst du in welcher Kleidung gehst du rein, um dann zu arbeiten, vielleicht mal so gesehen, ne?
Ja, ne? Richtig. Genau. Richtig, ja. Ne, also aber du fragtest mich ja, wie das ist mit dem Abschalten, ne? Äh, auf der einen Seite hast du ja im Prinzip dein Office zu Hause
Mhm. Mhm.